คุณอยากให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกกับการเรียนยังไงบ้างอะครับ?
อืม จริง ๆ เมื่อก่อนน่ะ ไม่รู้นะคะ แต่ว่าเราอะเคยได้มีโอกาสค่ะ ได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน ก็คือการทำให้เด็ก ๆ เนี่ย ทำยังไงให้เด็ก ๆ ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกชอบเรียนในภาษาอังกฤษอะคะ ใช่ เป็นโครงการจากรัฐบาลอะคะ ซึ่งมันก็แอบยาก เพราะว่า อันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่า เด็กต่างจังหวัดกับเด็กกรุงเทพเนี่ย โอกาสที่จะเข้า ร เรียนในภาษาอังกฤษที่ กับ เขาเรียกว่าอะไร กับคนที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ย มันค่อนข้างยากน่ะค่ะ
อืม อ๋อ ครับผม เออ ๆ อืม ยากนะ ทำ ทำไมคุณถึงอยากให้แบบว่าภาษาอังกฤษนะ คุณให้ความสำคัญทำไมเหรอครับ? อืม
เออ จริง ๆ แล้ว มันเป็นโครงการที่ภาครัฐอะคะ เขาสนับสนุนมาให้องค์กรเราเนี่ย ให้ ให้ ให้ไปทำ เพื่อให้เด็กต่างจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสชื่นชอบในภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่เหมือนแบบว่า เออ เด็ก ๆ สนใจอะค่ะ
อ๋อ โอเคเลยครับ อา แล้วเราพอที่จะมีวิธีการที่จะทำให้เด็ก ๆ เนี่ย รู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษไหมครับ? เพราะว่ามันก็เป็นภาษาที่สองอะ มันอาจจะเป็นภาษาที่ยากสำหรับเขาก็ได้ อือ
อืม ค่ะ ตอนแรกที่เราเข้าไปสำรวจเพื่อที่จะทำพรอเจกต์โครงงานของเราเนี่ย เราก็ต้องเข้าไปดูค่ะว่า เราจะเข้าไปทำกับ เอ่อ เด็ก ชั้นไหน ประถมวัยแบบไหนอะค่ะ แบบ เช่น ป. ส ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราต้องเข้าไปดูก่อน เราต้องเข้าไปสำรวจก่อนว่าเราเนี่ย จะได้สอนเด็กกลุ่มไหนอะค่ะ เพื่อที่จะได้เหมือนเป็น เหมือนแบบพื้นฐานให้เราได้เหมือนแบบว่าเตรียมตัว อย่างเงี้ยค่ะ
อืม โอ้ โอเคเลยครับ อา หลังจากที่คุณได้สำรวจแล้วเนี่ย คุณ นะครับ อะ เล็งเห็นว่า อะ ชั้นไหนเหมาะ ส กับ อ่า การแบบว่า อะ เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอะครับ? อืม
จริง ๆ อะ การ ภ การเรียนภาษาเนี่ย มันเริ่มได้ตั้งแต่แบบทุกช่วงวัยอยู่แล้ว แต่แบบว่าอาจจะโชคดีหน่อยที่เด็กในกรุงเทพเนี่ย ผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างเล็งเห็นความสำคัญ ใช่ไหมคะ จริง ๆ เหมือนแบบอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวเนี่ย อาจจะถึงขั้นแบบว่าให้ลูกเนี่ยฟังภาษาอังกฤษตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วย ซ้ำไป ใช่ไหมล่ะคะ?
อืม ครับผม อ๋อ ครับผม อ้อ จริง ๆ อันนี้จริง
ก็เท่ากับว่า เหมือนแบบการเรียนภาษาเนี่ย มันก็ทำได้ในทุกช่วงวัยเลยอะค่ะ
โอเคเลยครับ ถ้าในทุกช่วงวัยนี้ โอ้ ก็ดีเลย แต่ว่า เออ ถ้ายิ่งเด็ก ๆ ถ้าเริ่มต้นแบบเร็ว ๆ นี่ ก็ยิ่งดีใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ค่ะ เพราะว่าเขาจะเกิดความคุ้นชิน แล้วเขาก็จะเริ่มเหมือนแบบว่าอยากเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ เพราะมันเหม่อ เหมือนเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นน่ะค่ะ ก็คือเป็นวัยที่กำลังพัฒนา ถ้าเราเหมือนแบบว่ายิ่งป้อนให้เขาได้ตั้งแต่เด็ก ๆ เนี่ย ก็จะยิ่งแบบได้ผลเร็วกว่าการที่จะมาเรียนในตอนโตแล้วล่ะค่ะ
อืม โอเคเลยครับ แล้วถ้าสมมุติเนี่ย โอเค เด็กกรุงเทพเนี่ย น่าจะ อ อ ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ หรือเปล่า แต่ผมเล็งเห็นว่า เออ เด็กต่างจังหวัดเนี่ยสิครับ อืม แบบว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ย คุณมีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ไหมครับ? โดยการที่คุณเคยแบบว่าวางแผนที่จะมีกิจกรรมนะครับ ให้เด็ก ๆ เนี่ยได้นะครับ อะ ลองเล่นกัน ลองจอยน์กัน แล้วจะทำให้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ตรงนี้คุณเคยลองคิดบ้างไหมครับ?
คุณคิดถูกแล้วล่ะค่ะ จริง ๆ เด็กต่างจังหวัด เอาแค่จังหวัดที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะคะ จังหวัดที่ติดกรุงเทพเลยก็ได้เนี่ย คุณจะรู้เลยว่า เหมือนแบบความต่าง หรือความสามารถในการเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ย โอ้โฮ มันต่างกันมากเลย จริง ๆ เพราะว่าเราอะค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มไปทำพรอเจกต์นี้หรือโครงการเนี้ย เราอาจจะต้องแบบว่าสอบวัดระดับ แบบไม่ได้สอบจริงจังอย่างงั้นอะนะคะ อาจจะมีการเทสต์แบบง่าย ๆ กับน้อง ๆ อะ ใช่ เช่น เหมือนแบบว่า อะ อืม แบบเลข 1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? ซึ่งมันพื้นฐานมากนะคะ ถูกไหม? เออ แต่ แต่เชื่อ ม
อืม อืม ๆ อืม <chuckles> ครับผม อ๋อ แบบทด ทดสอบง่าย ๆ อืม อืม แล้ว แล้วผล แล้วผลลัพธ์เป็นไงมั่งครับ? อืม
เด็ก ๆ บางคนตอบไม่ได้นะคะ <laughs> เออ มันเป็นที่น่าเศร้าใจมากเลยว่า อืม จริง ๆ แล้วเมืองไทยเนี่ย ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ย มันค่อนข้างจะเยอะจริง ๆ อะ เพราะฉัน ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ทางภาครัฐเนี่ยก็เลยเหมือนมีโครงการเนี่ยแหละค่ะ ให้องค์กรของเราเนี่ยไปช่วยทำให้ตรงเนี้ยมันดีขึ้น
อ้าว ตอบไม่ได้ คุณ อันนี้จริงเลยนะครับ คุณมีโครงการอะไรเหรอครับ? อืม
อืม ก็คือเป็น ก็คือเป็นโครงการที่เราจะทำยังไงนะ ที่จะดึงแบบศักยภาพของเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ให้ได้ออกมามากที่สุดในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะ ภาษาอังกฤษอะ มันเป็นภาษาที่เราไม่ได้ใช้สื่อสารเป็นภาษาแม่ ใช่ไหมคะ เด็ก ๆ เขาก็ยากเลยที่จะอยากเปิดรับ เพราะว่ามันเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจไงคะ เขาก็จะไม่ค่อยแบบ อยากที่จะเรียนรู้ อืม มันก็ มันเลยยากขึ้นมากกว่าการที่เราจะเอาเขาไปสอนแค่ภาษาไทย อะไรอย่างเงี้ย อืม
อันนี้ อันนี้ผมสนใจ อืม ๆ ใช่ ถูกต้องครับ อือฮึ อือ ๆ ใช่ ๆ แล้ว แล้ว แล้วคุณลองคิดกิจ กิจกรรมไหมครับว่า โอเค เราลองเอากิจกรรมนี้ไปลองดูไหม เคยมีไหมครับ? แล้วอันไหนมันสามารถที่จะช่วยได้? อา
แน่นอนสิคะ ในการทำพรอเจกต์ หรือพรอเจกต์เนี้ยที่การนำ เอ่อ ภาษาอังกฤษเข้าไปในสู่ท้องถิ่นให้เด็กท้องถิ่นเนี่ยได้อยากจะเรียนรู้ เหมือนดึงศักยภาพเขาออกมาเนี่ย เราก็จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน มีการทดสอบระบบ แล้วก็มาวิเคราะห์ว่า สิ่งที่เราได้ ผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ย มันเป็นไปตามแผนที่เราวางหรือเปล่าอะค่ะ
อืม โอเคเลยครับ แล้วกิจกรรมนั้นเนี่ย มีการทำอะไรบ้างอะครับ อา ช่วยบอกผมได้ไหม? อา ผมอยากรู้แล้ว
ได้สิคะ ก็อย่างเช่นที่บอกล่ะค่ะ ว่าก่อนเราที่จะเข้าไปเนี่ย เราต้องไปสำรวจหน้างานก่อนว่า เราอะเข้าไปจะสอนเด็กกลุ่มไหน แล้วเด็กกลุ่มนั้นเนี่ย เขามีความสามารถพื้นฐานของเขาอะอยู่ที่แค่ไหน เพื่อที่เราจะได้วางแผนว่า อ๋อ เราจะป้อนความรู้แบบไหนนะให้เขา อย่างเงี้ย สิ่งที่ตอบโจทย์ แล้วเรานำไปใช้ได้จริง และมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากจริง ๆ ก็คือการที่เราไม่ได้สอนเด็กให้เหมือนกับการนั่งฟังคุณครูพูด ให้เด็ก ๆ ท่องเหมือนสมัยที่เราเคยได้รับมา อย่างเงี้ยค่ะ เราเปลี่ยนแนวทั้งหมดเลย ใช่ ๆ
อืม ๆ ครับผม โอเคเลย อืม อ๋อ ก็ ก็ ก็ ก็คือในอดีตเนี่ย การเรียนการสอนมันก็เหมือนการนั่งฟังคุณครูพูดแค่นั้น แล้วก็ มันก็เป็นเหมือนการทำตามคำสั่งใช่ไหมครับ? เหมือนกับมิ ไม่ ไม่ ไม่ได้ทำให้เด็กคิดเนาะ อืม
ใช่เลยค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
แต่ แต่ว่าพรอเจกต์คุณเนี่ย อ่า มีการทำให้ อ่า เด็กมีการใช้ความคิดใช่ไหมครับ? การวิเคราะห์อะไรพวกนี้
อ่า แล้วก็เหมือนแบบนอกจากคิดวิเคราะห์แล้ว ก็ต้องทำให้เขามีอารมณ์ร่วม ก็คือการสนุกไปกับมันด้วยอะค่ะ เพราะฉะนั้นพรอเจกต์ส่วนใหญ่เนี่ย เอ่อ หมายถึงกิจกรรมส่วนใหญ่ที่นำเข้าไปสอนน้อง ๆ เนี่ย ก็จะมีความเป็นเกม มีความมีการ์ตูน มีความมี อ่า เขาเรียกว่า ของรางวัลล่อใจ เช่น แบบขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างลูกอม อะไรแบบนี้ เป็นต้น น่ะล่ะค่ะ
อือ อืม อ๋อ อืม อืม เออ ยกตัวอย่างได้ไหมครับ? แบบว่า อะ เกมที่เล่นเนี่ยคือเกมอะไร? คือทำให้ผมเห็นภาพได้ไหม? ตอนนี้ภาพยังไม่ค่อยชัดเท่าไร อา
ก็อย่างน้อง ๆ อะค่ะ อย่างพื้นฐานเขาอาจจะไม่ได้รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษมากนัก ในที่ ที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างแรกเราจะตั้งเป้าค่ะว่า นอ อย่างน้อยที่สุดอะ เด็ก ๆ หรือน้อง ๆ อะจะต้องรู้ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง อย่างเช่น พวกสี พวก เอ่อ เลข พวกการทักทาย อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะเป็นกริยาบางอย่าง เช่น ลุก ยืน เดิน นั่ง อะไรเงี้ย เราก็อยากให้เขาแบบเหมือนได้รู้ตรงนี้ ใช่ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ กิจกรรมแรกเลยที่เรานำเข้าไป เราก็คือเหมือนต้อง
เออ อืม ครับผม อา ๆ ๆ ครับ คืออะไรบ้าง? อา
เหมือนเราต้องละลาย ละลายพฤติกรรมก่อนค่ะ เรา ใช่ เราต้อง ใช่ ๆ เรา เราก็ต้องเหมือนแบบว่า ทำตัวให้กลมกลืนกับเขา แล้วเราก็ต้องเหมือนเป็น เหมือนแบบว่าทำตัวใจดีกับเขาอะค่ะ ให้เขารู้สึกว่า โอ้ เขาพร้อมแล้วนะ ที่จะอยากทำ กิจกรรม กับเรา อย่างเงี้ยค่ะ <sniffs>
ละลายพฤติกรรม Ice breaking เนาะ Ice bre Ice breaking โอเค อืม ไม่ แล้วเกม เกมที่คุณสอนเขาจริง ๆ เนี่ย กิจกรรมเนี่ย มันมีอะไรบ้าง? อะ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ อะ มีไหมครับที่แบบ อะ คุณวางแอปเปิลเนี่ย แล้วมันมีคำว่า อะ เอ พี พี แอล อี อะไรพวกนี้ แล้วก็ ก็เอาไปวางใส่ อะไรพวกนี้อะครับ แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ง่ายหน่อย? อา
ไม่หรอกค่ะ เรา เรามีทุกเกม อย่างเช่น ตั้งแต่ก่อนเข้าห้องเรียนเลยอะค่ะ เรา เพื่อที่จะให้เขาอะรู้ รู้และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเลย อย่างเช่น เข้าห้องเรียนเนี่ย ในวันแรกเนี่ย เราก็จะสอนเขาว่า สิ่งเนี้ย เช่น เช่นนะคะ การกอดเนี่ย เรียกว่าอย่างงี้นะ เออ การ อ่า Say Hi หมายถึงว่าทักทายอะเวลาเมื่อเจอหน้า ก็ใช้คำนี้นะ หรือว่า อ่า การที่จะ เอ่อ แบบแสดงความยินดี หรืออะไรอย่างเงี้ย ให้ตบมือนะ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ทำท่าทางพร้อมกับบอกคำศัพท์เขาไปด้วย แล้วพอ ใช่ แล้วเราก็ทวนให้เขาฟังค่ะ ในวัน วัย ในวันนี้ แล้วพอวันพรุ่งเนี้ยค่ะ เราก็มีเกมให้เขาเล่นแล้ว เกี่ยวกับคำศัพท์พวกนี้ เช่น ก่อนเข้าห้องอะให้บอกศัพท์ที่เรียนไปเมื่อวานมา 1 อย่าง และก็ทำท่าทางด้วย ถึงจะเข้าห้องได้ ทำได้สิคะ เราก็ให้เขาเลือกแผ่นป้ายจากศัพท์ที่เราบอกเขาไป อย่างเช่น กอดก็ให้เขาทำด้วย ให้เขากอดเราด้วย แล้วก็ให้เขาตีไปที่คำว่า hug แบบนี้
อา มันเป็นยังไงบ้าง? ครับผม อ๋อ อ๋อ ครับผม อ๋อ สอนอย่างงี้เนี่ยแล้ว อืม ครับผม ผ ผม ครับผม โอเคครับ อะฮะ แล้วเขาทำได้ไหมครับ เขาทำได้ไหม? โอ้ เก่งจัง อุ๊ย! เก่งจริง ๆ เลยเนี่ย อันนี้คือเด็กพัฒนาการเร็วมากเลย
อา ค่ะ ใช่ แล้วก็ให้เขาเข้าห้องไป คนถัดมาก็ให้เขาคิดเองค่ะว่า เขาจะเลือกอะไร แล้วเราจะทำให้เรารู้ด้วยว่า เขาอะจำคำไหนได้ เช่น เด็กบางคนก็อยากจะเลือกปรบมือ อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็แปะป้ายเป็นคำว่าปรบมือ แล้วเขาก็ปรบมือให้เรา แล้วเราก็ปล่อยเขาเข้าห้อง อย่างเงี้ย เนี่ยแหละค่ะ มันเป็นการซึมซับเกม แล้วก็ซึมซับพฤติกรรมว่า อ๋อ เขาจะรู้แล้วล่ะว่า ศัพท์เนี่ยเป็นคำนี้นะ เขาจำได้ เขาถึงทำมันออกมา ใช่ค่ะ
อืม อืม ครับผม อ้อ โอเคเลยครับ อา โอ้! เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลย คือแบบว่าเราก็เริ่มตน ต้นง่าย ๆ ก่อนใช่ไหมครับ? อะ คำว่า Hug ก็คือกอด อะไรพวกนี้ อืม
ใช่ อันนี้ก็คือกิจกรรมก่อนเริ่มเข้าห้องเลย ก็คือเหมือนมันไม่น่าเบื่อค่ะ เหมือนแบบว่า โอ้โฮ เริ่ม เริ่มต้นแบบค้าบ ค คาบที่เรียนเนี่ย อุ๊ย เราก็ได้เล่นเกมก่อนเข้าห้องแล้วเลยอะ <chuckles> เด็กเขาก็จะสนใจว่า ใช่ เด็กเขาก็จะสนใจว่า เอ๊ะ! แล้วต่อไปถ้าเขาเข้าห้องเรียนไปอะ วันเนี้ยคุณครูอะเตรียมอะไรมาให้เขาอีกนะ อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อืม ชั่วโมง น่ารักมากเลย โอ้! โอเคเลยครับ อา แล้วคุณเตรียมอะไรต่อไป? อา
ก็คืออย่างเมื่อวานเราสอน เอ่อ คำศัพท์ง่าย ๆ ไปแล้ว ใช่ไหมคะ รวมถึงศัพท์ที่เป็นสิ่งของ ที่มันมีแค่พยางค์เดียว แต่ว่าเราอาจจะแทรก 2 พยางค์เข้าไปให้เขาแบบรู้สึกเกิดความท้าทาย แต่ต้องเป็นศัพท์ง่าย ๆ ที่เขาเห็นในห้องเรียนของเขาอะนะคะ แต่ถ้า
ครับผม อ๋อ ลองยุก ลองยก ยกตัวอย่างได้ไหมครับ? อยากให้เห็นภาพจัง
อา เช่น สี สีอะไร สีแดงก็คือ red ใช่ไหมคะ สีเขียวก็คือ green แล้วเราก็เปลี่ยนหมวดบ้างว่าต้นไม้คืออะไร ต้นไม้คือ tree ถูกไหมคะ อันเนี้ยค่ะ สมมติ แล้วเราก็สอนเขาไปเมื่อวานแล้วพร้อมกับคำทักทายว่า เนี่ยมี 10 อย่างนะ 10 อย่างเนี่ย คือสิ่งนี้ สิ่งนี้ สิ่งนี้นะ โอเคไหม แล้วเราก็ทวนเขาไปค่ะ ทวนเขาไปเรื่อย ๆ โดยยกป้ายที่เราเตรียมมาแล้วให้เขาตอบ เพราะว่าหลังจากที่เราสอนไปแล้วอะ เราก็ต้องให้เขาตอบ เราก็ให้เขา ยะ ยิก ยิก แย่งกันยกมือตอบเลยว่า ใครตอบได้ก็จะได้ลูกอมไป
ใช่ครับ ใช่ครับ เออ เออ อืม ครับผม ยก ยกมือทุกคนเลยไหมครับ? อย่างงี้เลย อา
คือจริง ๆ เด็กเขาจะมีความกระตือรือร้น มาก ๆ เลยล่ะค่ะ เขาก็จะแย่งกันยกมือ เราอะ เราก็จะเหมือนแบบเห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง แต่เราจะเห็นคนที่ไม่เคยยกน่ะ เพื่อที่เราอะ จะให้รางวัลกับทุกคนนั่นแหละค่ะ ให้เขามีส่วนร่วมกับทุกคนเลย
อ๋อ เด็กสนุกอะ แสดงว่าเด็กสนุก อืม ครับผม อุ๊ย ทุกคนมีส่วนร่วมมาก แสดงว่ากิจ กิจกรรมที่คุณเสนอเนี่ยสนุกมากเลยนะครับ เด็กสนใจมาก
ใช่ ใช่ เพราะเขาอยากได้ของรางวัล แต่ของรางวัลเล็กน้อยมากมันไม่ได้แบบว่ามีค่างวดเลย เสร็จปุ๊บ ใช่ไหมคะ ในวันถัดมาที่หลังจากที่เขาเล่นเกมทักทายกับเราไปแล้วเนี่ย พอเข้าห้องไปเนี่ย เราก็เอาคำศัพท์เหล่านั้นน่ะค่ะ แปะกระดานไว้ข้างละ 5 คำ
เป็น เป็นอะไรอะครับ? อืม โว โอ้ โว
แปะไว้ แต่ว่าไม่แปะรูปแล้วนะคะ แปะไว้ ใช่ ข้างละ 5 คำ แล้วเราจะแบ่ง
อ๋อ มีแปะรูป แล้ว โอเค แล้วให้เด็ก เด็กอะไร เด็กทำอะไรเหรอครับ? อืม
ใช่ แล้วเด็กก็จะสนใจว่า ทำไมต้องเอาศัพท์พวกนี้มาแปะด้วยอะ เออ แล้วเสร็จแล้วอะ เราก็แค่ให้เขาแบ่งเป็น 2 กลุ่มค่ะ
อ๋อ แบ่งกลุ่มแล้วทำยังไงต่อครับ?
เออ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เสร็จแล้วเราก็ให้เขาเป่ายิ้งฉุบกันว่า ใครจะเริ่มก่อน อา พอ พอ พอคนที่เริ่มก่อนเนี่ยก็ต้องไป ไปสุดของ หมายถึงว่า พอเราแปะ 5 คำที่กระดานใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นแถวแนวยาว เราให้เขาไปเริ่มที่คำแรกของแต่ละข้างอะค่ะ ใช่ พอ พอเขาเป่ายิ้งฉุบ หมายถึงว่า พอชนะเสร็จ ให้เขาแปะแล้วให้เขาพูดคำเนี้ยว่า แปลว่าอะไร อ่านว่าอะไร ถ้าเขาพูดเสร็จ ให้เขามาแปะคำต่อไป แล้วก็ให้เป่ายิ้งฉุบกันใหม่ ถ้าใครชนะก็ให้พูดคำต่อไป แต่ถ้าคนไหนแพ้อะ ก็ให้ไปต่อแถวใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอใครที่พูดจนมาจดตรงกลางได้ก่อนน่ะ แบบพูดได้ครบทุกคนก่อนน่ะ
อา ๆ โอเค ครับผม โอเคเลยครับ อืม ครับผม อา ๆ ๆ
ทีมนั้นน่ะ ชนะแล้วจะได้ของรางวัลใหญ่ แล้วเอาไปแบ่งกันในทีม
อา โอเค แล้วเป็นยังไงบ้างครับ ผล ผลลัพธ์ ดีไหม ๆ?
ใช่ ดีมาก เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในเกมนี้ แล้วทุกคนก็จะฟังคนที่เล่นอยู่เหมือนเป็นการทวนให้เขาว่า เฮ้ย คำนี้อะไร แล้วต่อไปเนี่ยเขาจะได้ทำได้ อย่างเงี้ย ถ้าเราพลาดคำเนี้ย มันก็มีคนที่ทำได้ ก็จะฝั่งนั้นฝั่งนี้สลับกันแซงอะค่ะ ใช่ จนทุกคนน่ะรู้ศัพท์ สิบ คำนั้นเลยอะค่ะ
ครับผม อ๋อ ครับผม แล้ว ครับ อ อืม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการทำสำรวจอีกไหมครับ? ก็คือ อะ ให้ทดสอบอีกว่า อะ 1 ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ค่ะ โดยหลัก ๆ โดยรวมเลยอะนะคะ เราเอาเกมเข้าไปเป็นส่วนร่วมค่ะ ที่จะแบบว่าให้เด็ก ๆ สนใจในการเรียนรู้ ใช่ ๆ ค่ะ
อ้อ เป็นเกมนะ อ๋อ เป็นกิม เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับ ก็คือแบบว่าจะทำให้เขาไม่เขินอายนะ เวลาที่เขา อ่า พูดผิด หรือว่าเขาไม่เข้าใจนะ
ใช่ค่ะ แล้วเขาก็อยากที่จะเอาชนะอีกฝ่าย แล้วมันเลยทำให้ทุกคนน่ะมีส่วนร่วมจริง ๆ
โอเคเลย สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณก๊วย น ด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันนะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ
ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ